Cioè, è bello, quando è così è bello, infatti perché è raro secondo me riuscire comunque a, ehm, costituire un rapporto di, mhmm, di da all all'interno del lavoro, anche amichevole, ehm, senza conflitti, come come me lo stai descrivendo te. Ma c'è un episodio, per esempio che, mhmm un aneddoto, un qualcosa che ti ricordi legato a un feedback positivo e a uno negativo?
Ma, allora un feedback negativo direttamente dal mio capo, perché sostanzialmente nella logistica, diciamo, di magazzino, diciamo, che c'è una delle tecniche, okay, di disposizione del materiale
Mh-mh.